Alors, tu penses que la photographie, ça peut changer notre regard sur le monde?
Mais totalement. En fait, déjà, quand on regarde la photographie, heu, c'est quand même une invention très, très ancienne, heu, c'est ça nous permet de garder, en fait, hem. <chuckles> Tu allais dire une bêtise, heu? En fait, ça nous
Ouais. Oh oui. C'est p c'est pas les frères heu, non, non, j'allais dire une bêtise, ouais. J'allais dire c'est les frères Lumière, non. <chuckles> C'est le cinéma les frères Lumière.
<laughs> Non, peut-être pas. Mais, heu, ce que j'allais dire, c'est que ça nous permet, heu, de garder vraiment une trace de l'histoire, une trace visuelle et donc, heu, ça nous permet de nous remémorer, ben, par exemple, des choses tristes, hein, comme des guerres, heu, ça nous permet aussi de pouvoir comparer notamment en termes environnemental, heu, la forêt, tout simplement.
Ça c'est vrai, c'est vrai. Ouais.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 mais est-ce que est-ce qu'en m en est-ce que tu es déjà- déjà allée voir une expo photo, en fait?
Ouais. Ouais, totalement et justement j'y suis allée il y a pas si longtemps que ça, et franchement c'est surprenant, ça permet, heu, je sais pas ce que tu en penses, mais de découvrir un petit peu des sujets, heu, que tu connais pas forcément.
OK. D'accord. Dis-moi. Heu, oui, parce que t enfin, tu vas même découvrir, enfin, moi, le, heu, l'expo qui est à côté de chez moi, heu, en gros, c'est l'exposition natio nationale ça s'appelle Visa pour l'image Visa pour l'image, en fait, c'est surtout des photos reportages de guerre, mais tu as d'autres choses aussi, tu vois? Et la plupart, ce qui la plupart du temps, ce qui est mis en avant c'est les photos reportages de guerre et pour le coup, le enfin la plupart du temps, tu savais même pas qu'il y avait une guerre à cet endroit-là, en fait.
Mmh mh. OK. Mmh mh.